そうですね、なんか共通点があるんですよね。バックグラウンドでもなんでも、趣味でも特技でも、はい。
うん。 そうですね。もう全くバックグラウンドが確かに違いすぎると、難しいですね、仲良く
ちょっと違いますね。バックグラウンド違いすぎると、価値観まず違うじゃないですか。で、価値観が違いすぎると、なんか相手の発言にちょっとね、いらっときたりとか、あ、この人全然違うなとか、うん。
うんうんうんうんうんうんうんうん。 うん。 うん。 とかなんか、あそうだよねっていうそのなんか何て言うんでしょう、なんか、同意するゆうポイントがないと、ふーんで終わっちゃうみたいな。
うん。 そうなんですよね。で、そういう友達に結構なんか自分の話を全然聞いてもらえなかったりとか。
うん。 うーん、あ、そうそう、自分の話してもなんか、へえ、で終わるみたいな。<chuckles>
うん。 そうそう、全く関心ないんだなっていう風に捉えて、ああ、じゃあ僕ももう聞かないっていう感じになっちゃいますよね。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
そうですよね。 うん。<scoffs> そうですよね。います、そういうお友達で、なんか自分の話だけして、人の話を全く聞かないっていう。
え、もうすぐにね、もう距離を置いちゃいますそういう人に、<laughs> あ、若い時はね、ちょっと我慢していろいろ聞いたりとかしてたんですけども、最近はねコロナとかもあったから、結構なんか人間関係の断捨離みたいなのはするようになって、あ、合わないなと思ったらなんかし自然とフェイドアウト。
はい。 きょ距離を置いちゃいますか。そうですね。 はい。 そうですよね。 ええ。 はい。 なるほど。
とかやっぱ自分の話を聞いて聞いてとか、愚痴とか悪い言葉とかをぐちぐち言う人はもうもう距離を置いちゃいますね。うん。
はい。 はい。 なるほど、そんな気 <scoffs> そうっす。そこにエネルギーは使いたくないよと。

あ、ウィウィンウィンって言ったらおかしいですけど、友達関係に。うん、なんかお互いが気持ちよく支え合う関係っていうのは、ちょっと難しいのかなっていう風に思います。うん。ですね。あ、なんか友達関係でも、なんかいろいろ話を聞いてあげたり、なんかいろいろやってあげたりとか、なんか就活の相談とかも、もうなんかさんよじかんぐら
うーん、うん、うん。 はい。 はい。 ああ、結構支えてあげてるんですか？そう、あ、さんよじかんもお話しするんですか？電話でですか？
昔は。 電話でしたこともあるし、なんかもう、わざわざ私がう車運転して、なんか田舎連れてって、なんか話聞いてあげたりみたいな、なんか「ちょっと落ち着いた方がいいよ」みたいな。なそこまで、む昔は。<laughs> で、なんかやりすぎてもう疲れて、今は全くやる気がないっていう。<chuckles>
はい。 はい。 すご、<laughs> すごい。優しいですね。いい先輩じゃないすか。 <chuckles> なるほど。<chuckles> ああ、優しいな。へえ。でもそういうお友達持ったらはい。なるほど。今は自分を守らないとね、確かに。自分がちょっと落ちちゃいますもんね。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
そおですね、今もう自分の精神守るのにあ、どうぞどうぞ。 うん。 ああ、だからなんか割と年齢を重ねて、こう、いいかに自分がしあま、自分勝手とはちょっと違いますけど、いかに自分が、なんだ、心地よく暮らせるか。で、ま、そのいそうそう、いいバランスで、あのま、だから割とその馬のボランティアもそうですけど、そんな軽い関係ですけど、なんかあのそれそれが一番楽みたいな時もあります。
はい。 うん、うん。あ、それは大事だと思います、すごく。 うん。 はい。 はい。 うんうんうんうん。すごいちょうどいい距離感で、ま、お友達とか交流できて、ストレスも一切なく。
そうそうそう。 なうんつただのスモールトークでいいんですよ。うん。
はい。分かります分かります。言ってること。うん。
うん、うんうんうん、んな感じですね。
なるほど。すごい、いろいろ面白い話聞けて良かったです。
いや、なんか面白 いやいや、こちらこそありがとうございました。すごい楽しかったです。はい、いや、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。またよろしくお願いします。失礼します。

ええと、自分の趣味がきっかけでできた友達、ま、それは大切だと思いますかっていう質問なんですけど、なんかあります？よね。
はい。 はい。 ああ、そうですね。僕の仕事が趣味の延長上みたいなものなので、そのきっかけでやっぱ、仕事イコール趣味で出会うお友達は結構多いですね、はい。
へえ。はいはいはい。 ええ、いいですね、めちゃめちゃ。うんうん。へえ、どんなしどんな趣味なんですか、それって。
そうなんです。 あの、ダンスをやってるんですけども、ダンスのはい。
ええ、すごい、かっこいい。へえ。じゃあ
ダンスの振り付けとか、はい。踊ってはいないんですけど。
ふんふんふんふんふんふん。ふんふんふんふん、ああ、なんか、お振り付けを教えたりみたいな感じで。うーん、やっぱうんうん。
はい。 そうですね、それでいろんなダンサーに出会えたりとかしてるので。
なんか、めっちゃ面白い人がいっぱい集まってきそうな感じですね。
<chuckles> そうですね、特に若い子は今の若い子は、すごい面白い人いっぱいいるんで。
うん。 そっかそっか。私は最近、なんか、トーストマスターズっていう、ななんだろうな、パブリックスピーキングを練習する、なんか、習い事に行き始めたんですけど。なんか、そこで会った人を通じて、なんその人はフリーランサーやってるんで、あの、ま、IT の仕事を、ま、ちょあの、任せてもらえていて、で、その人
はい。 はい。 はい。 へえ。 はい。 あ、すごい良いきっかけなりましたね。すご。

しゅ趣味をきっかけで、なんか、ま、仕事仕事っていうか自分の経験に、いい経験になるような、あ、とこに繋がれたし、割と、こう、自分の中ですごい触ってみたかったなっていうソフトウェアをちょうど、なんか、あの、やりやるんだみたいなことを言ってた。
はい。 ええ、素晴らしい。
そうそうそう、なんか、それで
え、それは、なんか、その、スピーチを、その、英語のスピーチですか、日本語のスピーチですか？
うん。 あ、英語のスピーチです。
ええ、あ、その、パブリックススピーキングの
うん、ふん。うんうん。
コミュニケーション能力を高めるっていう、そういう、なんか講習みたいのがあるんですか？クラスみたいのが。
あ、そう、そ、なんか、トーストマスターズって、なんかね、あの、日本にもあるんですけど、世界中でそのグループがあって。
はい。 ええ、知らなかったです。
そう。で、地域地域ごとにいろんなグループあるんですけど、なんか、近所にあったグループがものすごくよくて。で、なんか、全然アジア人とか少なくて、ほぼ白人とヒスパニック系の人ばっかりのグループなんですけど、なんか、すごい、なんか、みんなフレンドリーで、で、メンターもついてくれて、その、スピーチ1番初めアイスブレーカーのスピーチで、なんか、次は、あの、誰かに何か大切なことを伝えるみたいな、そういうトピックで、こう、どんどんレベルを上げていくんですけど。
はい。 はい。 あ、そうなんですね。はい。 はいはい。 ああ、なるほど。これをするクラスの前で言うスピーキングしなきゃいけいけないんですか？
そう。 うん。 そうそうそう。で、なんか、部屋も、なんか、バーチャルだけのグループもあるんですけど、私のところはもうオンサイトで、あの、マリオットのホテルの一室で、いし一室ってか、なんカンファレンス用の一室。
はい。 はい。 ええ。 あ、そうなんす、なんじゅ結構にん参加数が多いんじゃないんですか？マリオットのホテルの一室ってことは。
そう。 なんか一応ね、メンバー40人ぐらいいて、ま、大体いつも30人ぐらいが来てるんですけど。
あ、多いですね。
そう、すごい、いつも満員でゲストも来て。
ええ、すごい。え、それって、そのサブスクリプションかなんかなんすか？それとも、いっかいだけけ
うんうん。 いや、なんかね、半年ごとに会費を払うみたいな感じで。
あ、そうなんですね。セミアニュアルで払うんですね。
そう、で そう、で、大体月2回ミーティングがあるところがほとんどだと思うんで。
え、ああ、結構頻繁に行ってるんですね。
あ、そうそうそうそうそう。で、なんか、色んなロールを毎回、こう、プレイするんですけども、スピーチだけじゃなくて、なんか、その、あカウンターって言って、なんか、あ、とか言って言ったら、なんかカウントされて、25セント払わなきゃいけなかったりとか。うん、そう、そう、タイムとかもちゃんとね。
うん。 ああ、面白いですね、それ。へえ。え、それ、ななん、え、グループ名もう1回教えてもらってもよろしいですか？
トーストマスターズです。
トーストトマスターズ、すごい興味あります。